Okay. Eh, carino. Sì, sì, sì. È carino come gioco. Vabbè, giusto per passare il tempo che comunque, <chuckles> uhm Mh.
Eh, certo. Ehm, e quindi fu e era è semplice, ed, insomma, è così. Ehm, poi, a mano a mano abbiamo aggiunto delle regole, perché si verificano delle del delle situazioni che, uhm, danno troppo vantaggio o troppo svantaggio, no, quindi a mano a mano lo abbiamo corretto. Però, insomma, il l il senso era questo qui. Ehm, e il il sec il secondo deve fare in modo di mettere però, una o o comunque Ipotesi: adesso, bar, magari quando gli sfugge le bar, e e va avanti tipo, che ne so, uhm, Bach, no, immaginiamo. Il quatto il quarto Esa Il quarto deve fare in modo che o di chiudere lui la parola, no, vediamo, dici: “Con Bach che cosa che mhmm, che che lettera posso aggiungere di di di senso compiuto per chiuderla io?“ “Uh-uh, boh, non mi viene in mente niente.“ Ipotesi: cosa faccio? Allora, cre cerco di inserire una paro un lettera o una consonante che crei il problema a quello che viene dopo
Sì, carino come gioco comu Okay. Sì, sì, sì. E poi man mano componevi. Mh. Eh. Mh-mh. Ah. Okay. Ah, p Okay.
in modo che lui non possa chiudere, no?
Sì, sì, sì, sì. Ho capito, ho capito. Eh, interessante. Sì, sì, sì.
Sì, se non c se non ce la faccio io, credo il pro creo il problema a quello che viene dopo. Il sen insomma, il senso del gioco è questo qua. Ehm
Okay. Sì, sì, sì. Bello, bello. Ma lo facevate cioè, mhmm, era una roba che facevate lungo tutto il tragitto, o ogni tanto?
Eh, ci p ci portava via 1 oretta e mezzo, o 2 quando ci mettevamo <chuckles>
I i tornei dei temerari. <chuckles>
Sì, sì, riuscivamo a tirare un bel po' di ro tant'è che uhm, che poi è sempre stato così in casa mia, cioè, c uhm, ci si mhmm, u io e 1 dei miei figli siamo i giocherelloni, gli altri 2, un altro dei miei figli e mia moglie, son quelli che cercano di non giocare. <chuckles> C cercano, vabbè cercano le scuse per non fare niente, son dei pigron e e quind ogn ogni volta c'era questo gioco del: "Dai, facciamo." "No, non lo facciamo." "Dai faccia" <chuckles> E vabbè. E quindi
Ah, oka <chuckles> Sì, sì, sì. <chuckles> Bello, però. Vabbè, insomma, se ti tiravi un po' in ballo tu, un po' tutti alla fine, va, immagino che guidavi Eh, sì. <chuckles>
Eh, anche perché era Sì. Anche perché loro erano nell'età scolare, no, de delle de delle elementari, le medie, poi, appunto, a secondo dell'età mettevamo delle delle difficoltà, o delle facilitazione, no, perché uhm, qualcosa di adeguato alla alle al loro grado di conoscenza delle parole, no, quindi lo adattavamo a mhm, appunto a s a secondo dell'età. Loro sono abbastanza vicini, però E e vabbè. E, quindi
Sì, sì. Mh-mh. M,a allora i più piccoli che fa, erano più competitivi?